والله عايزة أقول لك إن أنا الأول خالص يعني تقول لو سألتيني السؤال ده من سنتين كنت هاقول لك أنا كلّ إشعار بييجي لي باجري بسرعة أخش أبُصّ عليه.
ياه!
لدرجة إن أنا آه يعني كان ك انتباه كلّ شوية في حاجة جات أروح أبُصّ، آآ أ يكون التليفون كان محطوط جنبي ألاقي الفيسبوك باعِت لي حاجة، أدخل بسرعة أشوف هو بيقولوا إيه، آه ده فلانة عملت لي Comment آه ده هي كتبت لي على إيه أنهو Post دوّة، دي مش عارفة مين نزّلِت صورة، آآ أ أروح أشوفها، ده مش عارف نزِّل ح بصراحة كنت باحس إن الموضوع بقى مرهق جدًا تعبني نفسيًا، إيه إيه ده؟! إيه اللي أنا حياتي الهايفة دي اللي أنا عمالة كلّ شوية
للدرجة دي؟ للدرجة دي الموضوع كان مأثّر عليكِ؟
يعني

إيه هو بقى؟
هاقول لَك، أنا رُحت على الإعدادات بتاعة التليفون، وطلبت من الإعدادات برمجتها إن هي ما تنزّليش الإشعارات بتاعة أي حاجة، ولا فيسبوك ولا إنستجرام ولا تيك توك ولا أي إشعار تنزّله. أنا لما يكون عندي وقت، أخُش على الفيسبوك أبُص، عا عايزة أخُش على الإنستجرام أنا اللي أخُش أبُص.
ياه!
ف فده بصراحة أ بوّظ موضوع لفت الانتباه اللي كان بيعملها معايا الإشعارات، وقّفها خالص يعني، ما خلاهاش ت تأثّر فيّا.
فعلًا؟! والله ده شيء كويس جدًا، كملي معاكِ.
وق قلَّل كمان الوقت، يعني عايزة أقول لك، هو كويس زي ما أنت بتقول، كمان قلَّل الوقت اللي أنا كنت ب بانتبه كل شوية على التليفون، لأ خلاص بقى، ما فيش حاجة بتظهر، فأنا خلاص ما بافتحش التليفون حتى. يمكن كمان، عارف الواتساب؟ خليته ما يظهرليش على التليفون، خليته لما أنا أبقى فاضية، و وخلصت شغلي مثلًا، قررت إن أنا هافتح التليفون وأخُش على الواتساب، أشوف مين بعت لي رسايل؟ أخُش أشوف الرسايل وقتها تظهر لي.